May kwentong concert ka ba na hindi mo malilimutan?
Ah, oo. Actually 'yong ano, 'yong kuwentong concert ko talaga 'yon 'yong concert ng SB19 'no. Um, 'yon 'yong pinaka hindi ko makakalimutan kasi ano, eh, um, talagang pinag-effortan nila 'yon, 'yong talagang pinaghahandaan nila, inaaral 'yong mga audio, 'yong mga, um, production, 'yong lights, 'yung sounds, ganyan. So talagang masasabi mo na hindi talaga makakalimutan tsaka aside do'n parang ando'n din sila sa ano, eh, sa part na nakikipag-interact din sila sa mga fans. So talagang ano, um, talagang memorable siya na concert para sa'kin.
Oo Oh, mm. Mm, kasi ano, hindi lang basta nakikita mo sila 'no? Talaga nakikipag-interact din sila sa mga fans? 'Yon 'yong kagandahan din 'di ba, at la kapag gano'n 'yong nakikita mo parang lalo kang magi lalo mo silang ano, eh, magiging idolo 'di ba? So kailan ito nangyari at no'ng unang pumasok ka sa concert niia is ano 'yong naramdaman mo talaga?
Mm. Tama. Ah, bale yung pinakaunang concert na napuntahan ko concert din nila 'yon, eh, ano, uhm, last October 26, 2024, ayan yung unang ano anniversary concert kasi nila 'yon. So, um, siyempre nung unang ano ko unang punta ko ng concert medyo malayo naman yung seat ko nito, nasa gen ad lang. So, hindi talaga siya ano totally gano'n kalapit pero ano, ang pangit pa nga ng seat ko no'n, kasi ano ako, eh, nasa taas tapos ano siya yung gilid na yung makikita mo. So, parang mga nakatagilid na sila sa akin hindi na talaga totally nakaharap pero, ano parang pinagtiisan ko na lang din kasi ngayon lang, parang noong una kasi wala naman talaga akong pakialam sa mga concert, parang ayoko talagang nanonood ganyan. Tapos, parang ito kasing ticket ng ano na 'to ng gen ad inano lang siya sa akin, binenta lang ng kalahati ng presyo. So, binili ko na talaga para sayang din naman, eh, parang sabi oo first time ko lang din manonood, ganyan. Noong unang ano ko, noong unang nakapasok ako siyempre excited ako, kasi hindi ko alam kung ano yung mangyayari kasi nga first time ko lang. Tapos, um, siyempre ano parang noon na nakikinig-kinig ka lang kasi nga, ah, nakikisabay ka lang sa mga kanta nila ganyan kasi parang alam mo 'yon, clueless ka pa sa mga mangyayari. So, ayun parang nakakatuwa lang din kasi kahit sabihin na first time, hindi mo masasabi na parang first time mo, kasi nga nakakasabay ka sa mga kinakanta nila.
Hmm. Oo. Oo. Ooh! Sayang, mm. Oo. Mm, at saka ano gusto mo rin yung pinuntahan mo 'di ba? 'Di ka napilitan, kumbaga yung pinuntahan mo do'n is talagang iniidolo mo naman kaya talagang mapapasaya ka nito 'di ba? Um, ano ka ba, ano ba yung tumatatak sa'yo kapag pumapasok ka sa venue no'n 'di ba, yung sigaw ba ng crowd, yung ilaw o yung set o yung sila mismo pagpasok ng mga iniidolo mo?
Mm. Tama. Hmm, bale 'yong tumatatak talaga sa’kin 'yong, um, siyempre 'yong sigaw ng crowd tsaka 'yong sila mismo. Kasi ano eh, parang may one-time ano, hindi pa siya totally nagsisimula pero, um, 'yong mga fans kasi, lalo na 'yong mga nakaupo sa Gen Ad 'no, parang ang gugulo talaga nila, talagang maingay sa Gen Ad. Sabi nga nila, pinakamasayang upuan nga daw sa Gen Ad eh, kahit sabihin na malayo talaga sa artist kasi imagine hindi pa nagsisimula may sarili silang program do'n. Talagang um ano, ah, meron kasing tinatawag na ano na ano 'to, 'yong blue wave 'yong ASB. Kumbaga, magkakaroon ng wave gamit 'yong mga lightstick. Parang umaangat 'yong kamay gano'n, so, um, 'yong mga fans na nasa Gen Ad nagpapasimula sila ng gano'ng gulo. I mean gano'ng ingay tapos, um, siyempre 'yong mga nasa baba, na-ko-curious kasi iniisip nila, “Ano 'yong mayro'n, ba't sa Gen Ad nag-bo-blue wave sila?” Gano'n. Ta's maya-maya ano, nakikisabay na rin 'yong mga lower box, 'yong mga <chuckles> nasa ibang ano, talagang sabay-sabay na rin sila ng ano nag-bu-blue wave na rin sila. Kumbaga, nagkakaroon na sila ng sariling ano, sariling programa tapos 'yong aside do'n siyempre, 'yong ano, 'yong mismong artist din talaga 'yong pinaka-ano din tumatatak kasi siyempre, um, hindi naman pare-parehas din 'yong pine-perform nila eh. Kumbaga, iba-iba din 'yong mga ano nila 'yong it 'yong theme nila na, um, ina-ano, pine-present sa bawat concert kaya 'yon din 'yong tumatatak.
Oo. Mm. Hmm. Oo. Mm. Mm. Ah, oo. Mm. Totoo. Mm, at napakatalented nila 'no? Mm. Kasi ano eh, 'yong pagkanta pa lang ng iba't ibang ano 'di ba, tapos may indayog pa na kasama 'di ba, talagang nakakahanga talaga na makikita mo kung gaano sila katalentado 'di ba? Kapag pumupunta ka ba ng concert is ano 'yong aral na natutunan mo talaga?
Mm, totoo. Hmm. Tama. Ah, siguro 'yon 'yong ano, 'yon 'yong kailangan nating mag-ingat pa din kahit papaano, lalo na sa mga gamit natin kasi hindi naman lahat ng na ng fans na nanonood, eh, fans talaga ng SB. Kumbaga um, kahit sabihin mo na nanonood sila usually 'yong ibang fans eh, hindi din mapagkakatiwalaan. So, may mga malilikot ang kamay ganyan. Tsaka ano may mga nawawalan din kasi talaga do'n ng ano, ng gamit. So, parang hindi din siya recommended na magdala ng mga mamahalin or sobrang daming gamit 'no, 'yong lalo na kapag may bitbit ka, kasi for sure lalo na kapag nag-enjoy ka makakalimutan mo 'yon. Aside do'n parang ano um, kailangan mo din sigurong magdala ng mahabang pasensya. Kasi puro pila 'yong ano eh, mm, puro pila kasi 'yong gagawin. So medyo ano, nakakapagod lang din talaga kapag pila ka ng pila. Tapos um, 'yong iba kasing fan parang 7:00 AM pa lang nando'n na, tapos 'yong start 7:00 PM pa. So, napakatagal pa, talagang sila parang gagawin nila pipila sila nang pipila sa mga pa-freebies ganyan. Kasi may mga namibigay din ng freebies do'n, eh.
Mm. Ay, oo. Gamit, mm. Oo. Ayan, oo importante. Mm. Ah, oo. Oo, ang aga 'no? <laughs> Ang aga din. Worth it naman din para sa kanila, 'di ba? Kasi ang sabi mo hindi kailangan parang magdala ng mga mamahalin na bagay kasi nga nakakatakot din magtiwala sa ibang tao na makakasalamuha mo do'n 'di ba? Kasi hindi hindi naiiwasan na may magnanakaw ganiyan, 'di ba? Mangunguha. So ano ba 'yong mga tipikal na dinadala mo kapag pumupunta ka ng concert?
M Mm. Mm. Ah, bale ako kasi yung pinakadala ko lang 'yong body bag ko 'no. Ang laman lang talaga niyan, um extra t-shirt, tapos pera, ta’s 'yong lightstick ko. Tapos 'yong foldable fan.
Oo. Ayun, oo.
Tsaka alcohol. Ayan, 'yon lang 'yong pinakadala ko talaga. Kasi ano eh, hindi ko naman din kailangan magdala ng masyadong maraming gamit kasi 'di naman siya magagamit eh. Kumbaga, um, may extra t-shirt ako kasi baka pagpawisan ganiyan. 'Pag papalit ng damit tsaka ano siguro, jacket na lang din kung hindi mo suot 'yong jacket mo. Kasi last concert 'yon 'yong nakalimutan kong dalhin eh 'yong jacket. So 'yong, ah, ano, during concert talagang nangangatal ako sa lamig kasi, ang lamig do'n ano ta's wala akong ka jacket jacket. So 'yon lang naman yung mga usually kong dinadala sa concert.
Mm. Ayun, oo. Mm. At ano naman 'yong mga bawal o hindi dapat dalahin kapag pupunta ka naman ng concert?
Ah, bale 'yong bawal dalhin, or 'yong hindi puwedeng dalhin 'yong ano, 'yong may mga professional camera na may mga monopod or kaya tripod kasi, um, parang nakakabastos din siya sa production if ever man, eh, tsaka ano din mahirap din na ano na magdala ng ganon kasi masisita ka din talaga. Tsaka, siyempre ano na lang din parang respeto na lang din sa artist na magco-concert 'no, 'yon nga. Ah, aside do'n, bawal din 'yong mga professional camera kasi may flash 'yon. So, may tendency na ano, um, kung magdadala ng gano'n 'yong medyo masakit siya kapag tumama sa mata and 'yong iba kasing artist kagaya, ah, ni Stell, alam ko meron siyang ano sa mata, eh, parang nasisilaw siya, mm, meron siyang astigmatism. So, nasisilaw siya kapag may mga nag-fa-flash, ganyan.
Ayan, oo. Mm, totoo. Ayan, oo. Mm. Astigmatism ba 'yon? Oo, ayan, parang respeto na rin sa kanila 'no tama nga yun 'no. Maliban do'n, ano pa ba 'yong mga ipinagbabawal talaga ng mga, ah, kahit sa ibang mga concert na bawal eto, kasi minsan nakakasakit sa mga artist 'di ba, may mga ganong bagay, ah, mga pagkain bawal ba ito kapag pupunta ng concert?
Mm. Actually, ano, um, ang bawal talaga do'n lalo na sa Philippine Arena, siguro 'yon yung mga ano, um, gawa ng or yung mga handmade na ano prints, printables, ganyan. Halimbawa yung headband, headband na may mga mukha nila 'yan kino-collect, ano 'yan, um, kinukuha 'yan ng guard kasi ano, eh, parang respeto na lang din daw do'n sa artist kasi hindi siya mga un unofficial merch kasi siya. So, hindi tinatanggap do'n sa Philippine Arena yung mga gano'n. Tapos, sa pagkain, oo, bawal din yung pagkain 'di, um, bawal yung pagkain kapag galing ng labas pero yung sa drinks bawal din siya kapag papasok na. So, may designated kasi na ano na anong tawag dito? Na bilihan talaga ng pagkain or drinks do'n, kung sakali man kapag sa drinks, um, oo puwede siya pero yung takip hindi kasama kumbaga nakatiwangwang lang hindi siya nasasarado nasasarado. Ayun.
Ah, oo. Hmm. Ayun. Hmm. Oo, 'yon naman din kasi yung kagandahan din masusunod, masusundan din natin yung mga ano 'no yung mga ipinagbabawal para maging maayos yung concert. May pagkakataon ba na nagkaroon ng gulo o nagkaroon ng alitan bago o pagkatapos ng concert? May gano'n ka ba naranasan?
Hmm, actually sa na-experience ko 'no, wala namang nangyaring gulo or alitan. Ang usually kasing nangyayari, after ng concert, lalo na kapag concert ng SB, yung mga fans is ano sila, may mga dala silang, alam mo yun, may mga dala silang black bag tapos kinukuha talaga nila yung mga basura. Halimbawa, may mga fans na iniiwan lang dun sa upuan yung ano, yung mga pinagbalatan or mga pinag-inuman, ganun. May mga fans na nangongolekta nun. Parang yun na lang din yung pinakatulong nila sa mga naglilinis at saka dun sa ano, parang ano kasi, si Pablo kasi yung leader ng SB19, parang naging ano na yun, naging, ah, protocol niya yun. Yung kahit maliit na candy kung wala mang basurahan, ibubulsa mo parang yung mga fans is na-adapt na rin yung ganoong ugali, na parang after concert, may maglilinis ganiyan. Mm.
Oh. Mm, mm. Ang galing. Oo. Hmm. Ang galing, oo. Ang galing 'no, kasi maganda yun, ah, bilang sa iniidolo kasi 'di ba, ang iniidolo natin, sila yung minsan ano, eh, tinitingala natin, nagiging inspirasyon natin. Gaya nang mga kinikilos natin, nakukuha natin sa kanila at kagandahan nun, sa maliit na bagay is nadadala ng mga fans, 'di ba? Ibig sabihin, ah, 'eto talaga na hindi sila nagkamali na kung sino yung iidolohin nila, 'di ba? Kasi yun pa nga naging role model na sila, eh, 'di ba? Sa kalat pa lang yan, ah, maliit na bagay, pero yun yung madalas nakakalimutan ng mga tao, so yun. Ano naman yung mapapayo mo, eto, ah, sa mga taong hindi pa nakakaranas umattend ng concert? Ano ba yung mga dapat nilang gawin, isaalang-alang, mentalidad man 'yan, pisikal, o mga bagay na dapat nilang dalahin? Ano ba yung mga unang mga dapat nila isaalang-alang 'pag if ever na a-attend na sila, sa first time nila sa concert?
Hmm. Tama. Tama. Hmm. Hmm, siguro ano, um, para sa'kin 'yon nga 'yong kagaya no'ng kanina, kailangan nilang magbaon ng mahabang pasensya. Kasi, um, 'yon nga puro pila, usually pa mapapila man sa pagpasok sa CR sa, ah, ganyang mga pamigay ng freebie, 'yan, puro pila kasi talaga 'yong gagawin, so dapat mahaba din 'yong pasensya. And aside do'n, siguro 'yong maipapayo ko lang is parang busugin na 'yong sarili bago pa pumasok or kumain na nang madami bago pa pum pumasok ng pinaka-concert ano 'no, hall. Kasi ang napakamahal ng bilihin mapa-Philippine Arena man 'yan or mapa-Araneta. Grabe ang mahal ng tubig do'n, alam mo, do'n sa Araneta, parang 45 pesos 'yong tubig na maliit, sobrang ginto.
Ayan, oo. Mm. Ayon na nga. <chuckles> Oo, 'yong ba mm. Kung ikukumpara mo sa normal na tindahan mga magkano 'yong, ano niya, presyo?
Pang ano lang, thirteen pesos, ganyan. Talagang triple.
Oo. Ano sa mm, ano sa tingin mo bakit nagiging mahal pagdating sa loob ng ano, ng concert?
Oo, siguro dahil na rin sa ano, sa ano 'to, no choice. I mean, ah, sila lang kasi 'yong ano eh, sila lang 'yong mabibilhan, so dagdag income din para sa kanila. Tapos aside do'n, parang para rin ano, ah, ano 'to, para ma-lessen din siguro 'yong mga iinom ng tubig. <laughs> Hindi ano, ah, meron kasi 'yong parang ano, um, ano 'to, 'yon din kasi parang kita nila. Tsaka siguro sasabihin nila, mataas 'yong renta ng ano, kasi nga sa loob mismo ng concert sila magpapabami papabili, ganyan. Magbebenta, ayon.
Ayan. <laughs> Oo. Mhm. Oo, magbebenta. Oo. So, oo may iba iba't ibang mga ano, 'no, mga factors, na kino-consider din naman talaga at maiintindihan din, kasi minsan lang din 'yong bagay na ganyang mangyari, 'di ba? Oo, para sa'yo ba, nilu-look forward mo ba na, um-attend ulit ng concert ng SB19 in the future? Or meron ba ngayong taon na nalalapit o sa susunod na taon, ganyan?
Mm. Hmm, actually ano, eh, ngayon kasi nasa world tour pa lang sila sa la kagaya niyan sa November 2, nasa Bangkok pa sila. So medyo ano pa, matagal pa 'yong homecoming, siguro mga next year and looking forward na rin naman ako na makapanood ulit ng concert nila. And sana, makapanood din ako ng concert nila ng ano, 'yong sa gas ibang bansa naman ginanap, parang ano masusundan ko rin sila sa ibang bansa. Para makita ko din kung gaano talaga kagaling or ano 'yong pinagkaiba ng concert nila sa Pilipinas tsaka no'ng concert nila sa ibang bansa.
Oh, mm. Oo. Mm. Ayon, napakaganda naman 'yon, kasi parang gusto mo rin ma-experience 'yong ibang ano naman, experience sa ibang bansa, pero sila pa rin, 'di ba. So 'yon, maraming maraming salamat sa mga impormasyon na ibinahagi mo.
Mm. Oo, 'yon salamat din sa pakikinig sa aking personal na karanasan at 'yan, paalam.